Ah, okay. Però tu sei riuscita a tenerti fuori da questo giro, cioè di degustazione diciamo, cioè che a te proprio non non è una cosa che ti ha son riusciti a tramandarti. Giusto?
Sì. Esatto, esatto. Io, mhmm, non, uhm, non sono ma in realtà anche altri piatti che loro mangiano, io, mhmm, non li sopporto, per esempio la trippa, oppure il baccalà non, riesco a mangiarli, no.
Sì. Ah. Il baccalà, okay. Il baccalà è è un pesce, giusto? Se non sbaglio. Ah.
Sì. Sì, il baccalà soltanto se è fatto tipo a polpette, lo riesco a mangiare.
Ah, okay, okay.